Alam mo, mayroon akong, ah, barkada ano, very close friend ko since high school pa talagang, ah, magkakaibigan na kami. Actually iba-iba 'yong year namin eh, ah, junior, her sophomore, tapos, ah, senior. Pero, ah, no'ng after ng high school, parang isa rin 'yong college na pinag-aralan namin lahat, isang unibersidad. So parang, ah, naging close kami. Pero after ng graduation, ah, or after namin maghiliway maghiwalay doon sa unibersidad, parang nag siyempre kaniya-kaniyang buhay, 'di ba. Ah, nagkaroon ng kanya-kaniyang mga pamilya. Kaniya-kaniyang mga ano, so, ah, talagang once in a blue moon l ang kami noon maka magkita-kita, talagang bibihira. Siguro minsan umabot nga ng, ah, nag-ten years eh, na parang hindi talaga kami nagkita-kita. But, after pandemic, ah, parang nag-decide kaming magkita-kita for the first time ulit, 'no. So nagkita-kita kami parang sabi namin sa sarili namin, "Uy sana, ah, gawin naman natin 'tong ano, ah, magplano naman tayo ng like kahit na every six months, ah, labas tayo. Ah, hanap tayo ng, ah, ng mga, ah, pwedeng places na pwede tayong mag ano, like beaches or out of the country kung, ah, pwe-pwede, 'di ba?" Ah, pero, ah, at least, ah, basta lang importante maka-bonding lang kami, so nag ano mo, in the past years na nag nagagawa na namin 'no, for two years na, actually. Ah, na nag-aano kami nagakikita-kita kami every six months. So, parang twice a year siya nangyayari. So, ah, ah, siyempre, magkakayo mag malalayo kami sa isa't isa, so parang ako lagi, ah, ako lagi yung, ah, kini-create ko yung group chat namin. Oo, ako na yung nag-i-initiate, oh, kailan ulit ang next ano natin, planuhin na natin yung date kung kailan. So parang siyempre, kanya-kanya sila, busy rin sila. So ang ending ko, hindi ko napapansin ha, parang ako-ako na rin lagi yung parang, ah, ah, nag nag gumagawa ng planning from booking, ah, the ticket, accommodation, ah, mga vans at tsaka mga iterinary, ah, lahat-lahat, parang na parang, ang ending dati-dati nung mga nagsisimula kami parang nagtutulungan pa kami, pero parang ngayon, parang, ah, nakakaramdam na ako ng paghihirap ng pag ah, pagplano, ah, sa mga biyahe, kasi parang nauubusan na rin ako ng mga ng mga ideas, ka also, every six months siya siyempre kailangan siya iplan ahead in advance, 'di ba. So, parang siyempre busy rin ako sa work, ah, may fulltime may mga hobbies din ako. Pero at the same time, ayoko rin naman isang tabi 'tong mga itong mga nakagawain na namin ng mga routine 'no, so paano ko ba mas mapapadali ang pagplano ng mga susunod na mga biyahe ko?
Mhm. Mm, okey naiintindihan ko 'yong ano mo struggle mo 'no, lalo na kung feeling mo parang ikaw lang 'yong nag-aasikaso at parang ikaw lang 'yong nagpu-push sa travel ninyo. Eh, saan n'yo ba plano mag-travel? Ito ba'y international travel, local travel? Saan ba kayo pupunta, city ba 'yong pupuntahan n'yo o mga beach?
Ah, normally yung mga beaches talaga. So, ah, ah, we're thinking of somewhere south or somewhere ano na mga sa, El Nido or sa, ah, sa, ah, sa Boracay kasi gasgas na eh. So, parang hindi ko hindi pa kami nakaka-decide, eh. Ah, actually kasi parang, ah, kakapasyal lang din naman namin two months ago. So, parang nandito na ako sa point na parang kailangan ko na ulit mag planning mag ano mag-present sa kanila parang gano'n. So, wala pa talagang litra pero yung mga nabanggit mo, ah, parang 'yan din naman din yung mga it's always open in the table.
Mm. Okey. Mhm. Eh, yun naman mag gaano naman katagal yung ba ano nyo yung plano nyo na mag-travel, ito ba'y isang buwan, isang linggo or days lang?
Days lang normally the the most nice 3 nights 4 days.
Mhm. Hmm, 'yon na yung ano, 3 ah, 4 days 3 nights gano'n?
Three nights, 4 days.
Oo, oo. So 'yon, so yung budget naman sa budget n'yo ba ano ba nag-o-all out ba kayo sa budget pag nag-ta-travel kayo kasama mo yung mga kaibigan mo na nabanggit mo o mayro'n kayong designated na amount na itong amount lang 'to ang gagastusin natin per person?
Ako 'yong nag-ba-budgeting, ako 'yong nagpre ako 'yong nag-iisip ng kung magkano 'yong, ah, ah, mag-re-research ako, ako 'yong mag-re-research kung dito sa ganito posible ito 'yong maging, ah, budget, so ako na 'yong nag-pi-present.
Mm. Hmm, okey. So parang ikaw nga lahat 'yong gumagawa 'no? Ano pa yung naitutulong nila a bukod sa siyempre ibibigay na lang nila sa'yo babaya magbabayad na lang sila sa'yo 'pag may na-book ka na gano'n. Pero wala silang ambag na kahit naman siguro mag-input sila kung saan gusto puwedeng puntahan saan puwedeng kumain o ikaw lahat gumagawa no'n?
May mga like, ah, may mga for example nagpresent ako magsasabi sila, "Ay may maganda rin diyan sa lugar na yan." Mga gano'n. Eh, may isa magsasabing gano'n, but not everyone.
Sige, sige. Alam mo mas okey talaga 'no 'pag, ah since, ilan ba kayo mag-ta-travel by the way? Although ito ba tay puro ba kayo lalaki or pu or mix ang grupo ninyo?
Ah. Ah puro kami babae, 5 kami.
Ah okey, okey. So um, so pag pupunta kayo do'n 'no, um, siguro baka puwede hatiin n'yo 'yong process nung pag-booking. Gano'n ba sila ka-busy para hindi nila ano, maasikaso 'yong pro um, process nung pag-aayos ng travel ninyo, kaya ikaw lang 'yong umaatupag lahat?
Mm. Actually busy rin ako, at everyone is actually busy, pero parang ah, parang kasing, ah, parang kasing na in the last 2 years parang nakagawian na, na parang ako lang din naman. So parang nandito ako sa point na parang, ah, na medyo nahihirapan na nga ako sa, ah, sa planning. Hindi ko rin na nasa point na ako na parang, ano na ba yung pwede kong gawin din, para mapa ah mapagaan 'tong, ah, mga proseso na 'to since, ah, hindi lang din naman ako nito, tama ka rin naman, yung sa mga, ah, tanong mo sa'kin kung busy ba sila. Actually busy kaming lahat, at ah gusto rin naman naming gu makapasyal, pero parang
Mm. Hmm, hmm. Mhm. Mhm.
Napasa naka kagawian na parang pasanin ko talaga lahat yung mga ano. Siguro hindi rin maganda 'yong na-ano, pero kasi, ah, magaling ako, eh, sa planning. Oo, uh, talagang I organ eh, parang 'yon 'yong isang skill ko talaga. Ah, ma magaling ako sa planning. Pero kasi siyempre parang, ah parang, ah, pakiramdam ko, eh, ah, parang e every six months 'to eh, na planning, eh. So parang, ah, parang medyo nakakaramdam na ako ng, ah, medyo nahihirapan na ako.
Hmm, okey. Mm. Oo. Mm, okey. Siguro kung ganun, kung medyo nahihirapan ka na magplano mag-isa, na ikaw lahat yung nagaatupag sa pagbu-book ng flights, sa pagbu-book ng hotel, sa pagkuha ng mga activities na pwede niyong gawin kung saan kayo pupunta. Baka pwedeng ano, eh, um, i-designate mo yung ibang mga gawain sa kanila. Baka sila pwede gumawa ng itinerary. Baka 'yong isa puwedeng siya yung maghanap kung saang pwedeng, um, ah, magandang kumain, saan pwedeng mga restaurants na, ah, maganda 'yong reviews, tapos yung isa baka siya'y pwedeng humanap ng mga activities na pwedeng niyong gawin. Para at least, kahit papaano, eh, lahat kayo may input dito sa, ah, um, travel ninyo, 'di ba? Kasi mahirap din 'pag ikaw lang, 'pag siguro, 'pag ikaw lang 'yong gumagawa lahat ng itinerary and all, baka kasing, um, 'yong mga ilalagay natin or baka 'yong mga nalalagay mo eh, hindi rin nila gustong puntahan. And, in the end of the day, 'pag nandun na kayo sa destination eh, dun pa magkaroon ng, ah, hindi ko naman gusto puntahan yan, eh, bakit nandyan yan? So magco-cause pa yun ng confusion sa inyo. Wala na b wala bang partikular na ganong nangyari in the past, na parang, ah, may isa sa inyo na ayaw yung destination na pupuntahan or lahat naman smoothly?
Ah, wala naman parang, ah, in the past na nangyaring ganong pa situation pero meron yo'ong parang ay sana napuntahan natin 'to. Meron din kasing ditong gano'n parang sa loob-loob ko too late na sana sinabi mo rin naman para naging part na siya no'ng ano natin no'ng trip natin o iterinary. Parang gano'n may mga lagi silang instance, ah, kung mga siguro naririnig na mga ganyan, "Uy meron din ditong ano puntahan natin." Pero kasi hindi na siya kasali do'n sa van iterinary. So parang, ah, siyempre dun na kami susunod ko hindi magdadagdag kami ng bayad kung sa sasadyahin namin 'yung mga, ah, mga i ah, ibang lugar. So minsan, ah, parang nakakaramdam din ako na parang gusto ko sila sagutin pero pero ayoko namang masira kasi 'yung lakad minsan.
Mm. Oo. Mm. Hmm. Eh di might as well, um, sabihin mo kung gusto niyo na meron din pala kayong input kung saan tayo pupunta, may alam pala kayo na magandang places places, might as well mag, ah, magtulong ta tulong tayo sa pagbuo ng itinerary. Kasi lahat tayo naman 'yong mga pupunta dito hindi lang naman ako. Although sigung siguro 'yong pagbu-book and all puwede mo nang i-shoulder 'yon kung do'n 'yong forte mo na sinasabi mo pero sa i-include mo rin sila para naman meron silang input sa, um, pagbiya pagbuo ng biyahe niyo na 'to. Tapos gumawa ka ng listahan, schedule, itinerary para hindi naman magulo 'pag nandun na kayo sa destination kasi mahirap din pag, um, dun pa lang kayo nagpaplano dun pa lang kayo nag-di-discuss kung saan 'yung gusto pumunta, like what you said, na 'yung isa may gusto palang puntahan na hindi na na talaga nasama. So 'yun tapos maging flexible din kayo sana lahat ng pwedeng pagbabago at mangyari sa trip and laging 'wag la laging dapat hindi niyo kinakalimutan 'yung mga personal na gamit ninyo kasi importante din 'yan.
Oo, tama ka yan sa nabanggit mo 'no, kasi, napakaimportante rin na talaga na parang siguro magbigay-diin na lang din ako. Kasi ito 'yong nagpapahirap sa'kin na pe nakakaramdam din ako ng parang pagod kasi napakarami rin, hindi kasi biro. Ah, siguro kung mga ano lang yan booking ticket ano napakadali, 'di ba? Pero 'yong pinaka-challenging kasi is 'yong, ah, planning kung saan pupunta, tapos 'yong iterinary. 'Yon 'yong medyo ano, tsaka yong, um, mga bu-budget kung saan kami kakain, kasi 'di pinaplano ko na rin 'yan eh. Saan kami kakain ng breakfast, saan kami kain ng lunch, nag-re-research ako dun sa lugar na 'yon, tapos siyempre yong gastos sa van, kung ano, kung dapat ba kami mag-tricycle dito sa area na 'to, or may papunta ba do'n, puwedeng mag-van. So talagang ay dun, 'yong medyo challenging part na, pero sabi, ah, tama ka 'no, siguro kailangan ko na lang talagang ah, bigyang-diin, 'di ba? Since, um, since parang, ah, lahat din naman kami mag-e-enjoy, 'di ba, so parang bi kailangan ko na lang kailangan ko na ring i-voice out at bigyang-diin ko na rin 'yong 'yong pag-di-di, ah, pag, ah, di-distribute ng mga responsibility, para hindi lang din ako, kasi nakakaramdam din ako ng pagod.
Mm. Mm. Mhm. Mm. Mhm. Oo. Mm, totoo 'yon 'no, na sang-ayon ako dun sa sinabi mo. Pero matanong ko lang 'no, sabi mo mahilig ka gumawa ng mga schedule kung saan kakain, kung saan kayo pupunta. What if may hindi natupad dun, kunyari may isang lugar na hindi niyo mapupuntahan or hindi n'yo do'n mapagkakainan, ano 'yong usually ginagawa mo. On the spot ka ba nag re-research pa ng iba o meron ka ng, ah, parang plan b?
Ah, normally kung, ah, ah, in some scenario, nangyari na talaga yun. So parang lahat kami na no'n da da on that time na parang nagtulong-tulong. Syempre may ano naman 'di ba, may, ah, Google Maps naman or may ano, parang, ah, dun talaga kami bumabase, based on, ah, the area location. Pero kung sakaling ano, tapos may nakita na kami or may nadaanan na kami, hindi na rin naman namin masyadong, ah, like pinagpaplanuhan din ng husto, kung hindi mag-ano, "dito na lang tayo sa ano, kaya malapit na," parang mal madali lang naman kaming, ah, maka-adjust hindi naman lahat, hindi siya nagiging problema.
Hm. Mm. Mm. Ayun, so maganda rin pala na flexible din pala kayo, 'no? If ever na may hindi matuloy or hindi matupad doon sa pinaplano mo. 'Yon nga siguro kailangan mo na lang sigurong humingi ng help sa kanila 'no sa pagpaplano para hindi ka naman pagod masyado siyempre. Siyempre gusto natin 'pag sa biyahe natin, ah, fresh pa rin tayo, 'di ba? Hindi tayo mukhang pagod dahil na-stress sa pagpaplano nung biyahe.
Tama 'yan. At saka alam mo, um, masaya ako nagkausap tayo kasi, <sniffs> <clicks tongue> um, talagang itong mga nabigay mo sa'kin na mga tips at saka suggestion. Talagang kailangan talaga bigyang, ah, pansin ko 'to eh. Kasi ako lang din naman ang, ah, pwede na ri ako rin din 'yung pwede makatulong sa sarili kong problema, 'di ba? Ah, is 'yung talagang, ah, bigyan sila ng wake-up call na dapat lahat tayo eh, ah, equally divided. Kung hindi man at least, ah, nandi nandiyan sila nararamdaman ko na tumutulong din sila para hindi ko rin pasan ang lahat. So maraming salamat sana sa susunod namin na, ah, biyahe talagang mag-enjoy na kami.
Mhm. Hmm. Totoo 'yan no. At sana talaga mag enjoy kayo sa biyahe niyo kung saan man kayo pupunta no. Kung beach man 'yan or kung ano man ang mapili 'yung destination ay mag-enjoy at mag-iingat kayo sa inyong mga biyahe. At maraming salamat no, ah, nakausap kita ngayon. At somehow sana nakatulong ako kahit papaano sa problema mo tungkol diyan sa travel ninyo.
Talagang nakatulong ka at maraming salamat at sana makausap ulit kita. Paalam sa'yo.
Sige, paalam.